Esse é o que eu descanso, porque é assim e e olha que, às vezes, eu pego um pouquinho do freelancer para fazer, para ganhar uma grana extra. Por exemplo, assim, ah, de noite eu vou no restaurante, aí eu falo: "Ah, vou fazer o dinheiro para pagar o restaurante." Aí, isso está virando um vício também, né, isso está virando um vício, é. <laughs> Ai, eu dou risada, mas realmente é uma coisa que eu estou precisando. Até que É rir para não chorar. Até por isso que eu até estou te pedindo um pouco de conselho, para eu saber um pouco assim, botar a minha vida pessoal em prioridade que eu não estou conseguindo tanto. Eh, isso que eu falei do domingo é muito sério, porque olha, o sábado é o dia que eu fico no bar, até aí até 2h00 né, só que o sábado é o dia que eles pagam. Então, eu tenho que esperar fechar o caixa, fechar o bar para receber e aí eles já pergu e eles já organizam a planilha da próxima semana. Ah, se vai ter algum evento, se vai ter alguma coisa, eles já informam para gente. Então, assim, eu já saio um pouco mais tarde. Então eu só vou dormir dia de sábado para domingo 3h30.
Meu Deus. Hã. Tá. Caraca, você está viciado, hein? <laughs> É rir para não chorar, né. É, sim. Hã. Aham. Certo. Aham. Ah.
Então, assim, eu já acordo meio-dia acabado, já cansado. Aí eu levanto, fico no sofá, não saio muito de casa. É o dia que eu não faço exercício físico, não vou para academia, então, fico de segunda a sábado indo para academia, isso eu consigo manter.
Caramba. Aham. Gente. Aham. Você tá fazendo?
Tô, tô. Eu vou, faço tipo 40 <laughs>
É. Não, você é um super man, né. Tem uma academia dentro de casa ou não?
É é é minha vizinha é meu vizinho academia praticamente. É no quarteirão do lado por isso que é mais fácil para mim.
Ah tá. Aham.